何かあの、やはり生きてる中で、あの、生活してる中で、あの、挫折することってあると思うんですけども、なんかそういう時にどういう風に立ち直ることが多いですかね？
はい。 うんうん。 そうですね、私の場合は、もう、ほんとにどん底まで落ち込むようにしてます。
うん。 ああ、どん底まで落ち込むとなると、もう、ほんとに底が見えて、で、なんか、もう、どうしようもない絶望まで行くんですか？それは。
はい。 はい。 そうですね、結構あの、いっかい落ち込むとすぐに私は、その、這い上がってこれないタイプなので、悲しいとか落ち込んだとか挫折したって思ったら、もうあ、そうですね、もう落ち込みまくるようにしてます。
うん。 はい。 うん。 ああ。おち
無理に元気は出さないようにしてますね。
うん、なるほど。というと、もう、その、うーん、1回、あそこにあった感情とかを全部出し切るみたいなそういう感じなんですかね？
うん。 そうですね、ほんとにそれに近いです。本当に自分がその時、あの、挫折した時に、感じた感情をほんとにさらけ出すようにしてますね。
うん。 うーん、お、じゃあ、そのさらけ出すということは、何か、そそういう時にどっかに、うーん、表現したりとか、そのなんかノートに書いたりとか、なんかそういう事ってされてます？
うーん。 はい。 うんうん。 そうですね、まずはもうほんとに、もうこれでもかっていうくらい泣くようにしてて、あと、結構あんまり外にも出なくなっちゃうんですけど、なんかそれも良くないなって思うので、なるべく、その、挫折したなって感じた時は、あの、人には話すようにしてますね。
うーん。 ほお。 うーん、うん。 あ、なるほど。じゃあ、その人に話すとなると、そうですね、やっぱり、あの、まあ、親しい、あの、ご友人とか、そそう言う関関連関係の人と話すみたいな感じですか？
うんうん。 はい。 はい。 そうですね、ほんとに心を許した友人だったり、それこそ両親ですね、に話すことが多いです。ほんとに自分の性格を理解してくれる人に、あの、結構打ち明けることが多いですね。
うーん。 はい。 うーん。 なるほど。でじゃ、そうやってなんかあの、打ち明けられる時ってのは、やっぱりあの心、ん、ま、そういう打ち明けられることで結構心が休まるっていうかなんかそういうことはあると思うんですけども。
うーん。 そうですね。なんかやっぱり、打ち自分の感情を打ちあの、打ち明けるっていうのは、結構私にとって難易度が高いことで、あんまり悩みとかも、あんまり人に話さないし、なので、ほんとに心？から、あの、信用できる人たち、ほんとに限られてる人たちにしか話せないので。
はい。 うんうんうん。 ああ。 うんうんうん。 はい。 うーん。
やっぱり話すと、あの、落ち着きますね。
なるほど。じゃ、なんかその、やっぱ心を開くっていうことで、その、ま、どん底のところで心を開くってことで何かそこから、ひ希望の光が見えてくるみたいな、なんかそんな感じなんすかね？
うーん。 そうですね。やっぱり、その、私がその信頼してる人たちっていうのは、無理にことえ答えを導き出そうとするタイプじゃなくて、ほんとに否定もしなければ、ま、肯定も否定もしないというか、ただただ私が話すことを、あの、そばにいて聞いてくれるっていう感じなので、それが私にとっては心地よくて。やっぱりどうしてもアドバイスをしたくなっちゃう人って多いと思うんですよ。で、それってすごくありがたいことなんですけど、なんか時にはやっぱり、あの、ただただ話を聞いて欲しいっていう、あの、時もあって、そういう時っていうのはやっぱり私が心から信頼してる人たちはやっぱ関係あの、何て言うんだろうな、その一緒にいた期間が長いっていうのもあって、そういうのも理解した上で話を聞いてくれてるので変に、あの、口出しをしてこない口出しをしてこないっていうか、変なアドバイス、こうした方がいいっていう意見の押し付けみたいのはしてこないのが居心地がいいですね。
うん。 はい。 うーん。 うん、うーん。 はい。 うーん、うん。 はい。 うん。 うーん。 はい。 うーん。 う、なるほど。ま、その、居心地がいいというか、まあ、そうですね、それは、あの安心できる、安全な場所っていう感じなんですよね。寄り添寄り添ってもらえて、ていうの、そういう感じで
うん。 うーん。 そうですね。やっぱり誰か、その数人でもいいから打ち明けられる人たちがいるって、ほんとに大きな財産だと個人的には思っていて。やっぱ挫折した瞬間って、自分が一人ぼっちのように感じてしまうことが結構多いんですよね。
うん。 うん。 うーん。 まあ、それはありますね、確かに。うーん。
うーん、なので、そういう人たちが、あの、いてくれてるおかげで、私もその挫折から少しずつ這い上がってこようって思えるので、結構、希望の光みたいな存在ではありますね。
うんうん。 うん。 うーん、じゃ、やっぱりそこで、うんと、まあ、そうなってくると、やはり、うんと ちょっと分かりますね。その中途半端に、なんか、あの、落ちるよりも、そうですね、なんかやっぱり光がそういうふうに見えてくるっていうところで、あの、い1回全部出してしまうってのは、うう、の、うーん、有効だなというふうには思いますね。
うんうん。 はい。 うんうんうん。 はい。 そうですね。やっぱり、なんて言うんですかね、まあ、海外で生活してたこともあるんですけど、なんか、日本だと、ちょっと弱みを見せにくい、弱みを見せることってあんまり良しとされてないって感じる瞬間が多くて、日本に帰国してから、結構その辺で悩むことが多くて、大分、自分の殻に閉じこもることが多かったんですけど
うん。 はい。 うん。 うーん、ん。 はい。うん。
本当に心から信頼しできる人達に出会えたことがきっかけで、その、なんだろうな、やっぱ弱みを見せることって恥ずかしいことじゃないんだなっていうのを、すごく実感することができましたね。
うーん。 うーん。 うん、そうですよね。なんかやっぱりあの、ま、僕もあの海外からのなんですけれども、あの、うすややっぱり海外とかだとそうですね、なんか、あの弱みを見せることは強みだ、つうーん、さらけ出せることろここことはなんか強みだ、みたいなそういう風な感じではありますよね。
うーん。 うーん。 あ、そうですよね。いや、ほんとに強みだなと私は思っていて、そうですね。あとは何だろうな、その、落ち込んだ時にするなんかルーティンみたいのが自分の中ではあって。
うーん。 うーん。 はい。 ほお。
はい、最近だと、あの、ほんとに筋トレを始めたんですけど、あんまりその、運動が得意じゃなかったんですけど以前は、でも、その「騙されたと思って筋トレしてみなよ」って友人に言われたことがきっかけで、本当に週に1回、2回ぐらいなんですけど、あの、パーソナルジムに通って、あの、1時間くらい運動するようにしてたんでしてるんですけど、なんか結構その、終わった後の達成感がリフレッシュになって、結構悪くないなって思うようになりましたね。
はい。 うーん。 はい。 うん。 はい。 ううん。 なるほど。あ、それはいいですね。やっぱりあの、体を動かしてっていうのは確かに、ううーん、いいと-いいと、いや、まあ、いいですよね。
そうですね。すごい効果的だなって思いました。結構インドアで運動もあんまり得意じゃないんですけど、なんかその、筋トレをお勧めしてくれた友人があまりにも生き生きしているので「なんでそんなにいつも元気なの？」って聞いたら「やっぱり筋トレしてるからかな」って言って「やってみればいいじゃん」って言われて、ほんとに騙されたと思ってやってみたら意外と楽しかったっていう、新しい発見があって、結構落ち込んだ日ほど、落ち込んでる時ってやっぱり外に出たくなくなっちゃうことが多いんですけど、そういう時ほど、あの、行くようにしてます。もう本当に行かなきゃいけない状況を作って、ほんとに、ん、結構ちょっと、たお高めの、あの、パーソナルジムに契約してるんですけど、お金もったいないなって思って行くようにはしてますね。
うーん。 はい。 うーん。<laughs> はい。 おあ、ああ、あ。 うんうんうん。 はい。 うん、なるほど。 うーん。 うーん。 ん、なるほど。まあ、それは確かにはその、うーん、落ち込んだ時って、やっぱり一人になりがちあなんで、やっぱりそそういう風にして環境を変えるっていう、そういう、ん、きっかけがあるってのがいいですよね、ん。
うーん。 はい。 そうですね。なんか本当にちゃんと、あの、何て言うんだろうな、体を動かすことが、本当になんか SNS とかで、よく、まあ、体を動かすとリフレッシュするみたいな投稿をよく見かけて嘘だと思ってたんですけど、やっぱ、やってみるもんだなって思いましたね。
はい。 うん。 はい。 うーん。でも、ま、それもなんか自分に、じなんか自己投資というか、その、うん、ま、自分をいま、労わるというか、そっちの方向性だなので、それはいい、ものすごくいいですね。うーん。
はい。 そうですね。うーん、なんか家にいてゴロゴロしたりとか、家に閉じこもってることが、自分を労わる事って思い込んでたんですけど、なんか、その友人のおかげで新しい、あの、趣味というか、新しいそのリフレッシュ方法、を、あの、見つけられたような気がして、すごく嬉しい気持ちにはなりましたね。
うーん、うんうんうん。 はい。 うん。 ほお。 うーん、ま、それはものすごいなんか良いしゅうか収穫というか、まあ、なじすかんうんうんうん。またその、まあ、それもお友達経由ってので、あの
そうですね。うーん。 はい。
また、そのうん。ななんかやっぱりそのコミュニティというか、そこも、うん、コミュニティに属してるっていうそういうかん感じってありますか？
うんうん。 はい。 あ、コミュニティ、そうですね。あんまり社交的な方ではないので、なんかコミュニティっていうほどではないんですけど、なんかその、ジムにその行くことがきっかけで、ま、少しずつその、筋トレが好きな人達と交流できたらいいなとは思ってますね、今後。そしたらなんかもっと外に出て、なんか、その、何て言うんだろうな、自分が抱えてる、自分が何て言うんだろうな。自分の殻に閉じこもる時間がその人たちと、そういう人たちと交流することで少なくなりそうだなって思うので。はい、いい習慣にはなりそうだなと思います。そういう新しい趣味からの交流？はい。
うーん。 はい。 うーん、ん。 はい。 うんうん、ん。 うーん、なるほど。 うーん、いいですね、それは。うん、ううーん、そうやってなんか、まあ、うん、そう、あの、ここういうご経験って、ん、過去に何回かあったっていう感じですかね。そのん。
うーん。 はい、うん。 そうですね。やっぱりその、何か少しでもミスしたりとか、落ち込んだりとか、ま、大きな挫折もそうなんですけど、立ち直るまでが結構今までは、あの学生時代とかは立ち直りに時間がかかってたんですよね。どうやって立ち直ったらいいか分からなくて、とりあえず人と関わりたくないから、その人との関係をシャットダウンしちゃうってことが多かったんですけど、やっぱり、その小さな成功体験を作っていくことって大事だと思ってて、例えば、あの、あ、これをしたら、ま、筋トレもそうですけど、15分でもいいから筋トレをしたら少しでも明るい気持ちになるんだとか、そういう小さな積み重ね、おっきなことじゃなくてもいいから、小さな積みかさあの小さな成功体験の積み重ねを作っていくことが、その立ち直りが早くなる
はい。 うん。 はい。 うん、ん、うーん。 うん。 はい。 うーん。 なあ。 うーん。 そう。 うん。
あの、きっかけになるのかなと思って、それはあのそうですね、年を重ねるごとに意識はしてってます。その成功体験をどんどん増やしていこうっていう風には思ってます。
なるほど。やっぱ、その辺はやっぱりあの経験で、例えばあの、ま、うんうーん、なんか無茶して、あの、何か頑張ってもそういう時は全然またそそこで、あの、新たなざせ挫折になっちゃうからみたいなのん、もう、やっぱり覚えてくんすよね、そういうのって。
はい。 そうですね、うん。 そうですね。なのでやっぱり、うん、なんかいろんな成功体験、いろんなジャンルで例えば日記を書いてみたりとか、筋トレもそうですし、散歩とか誰かに話を、あのあの、人に誰かになんかお話をなんかしてみるとか、話を打ち明けるっていう、何て言うんだろうな、居場所を作ることってすごく大事なんだなと思って、立ち直る時に。はい。
うーん。 うーん。 うーん。 はい。 うーん、ん あ。 それはそうですね。ま、さっきさっきも、あの、ま、あの、おっしゃられたようにその友達とその打ち明けられる場所みたいな、そうそういうとこってやっぱり安全で、なん居場所っていうとこですよね。それがあるとないってやっぱり全然違いますよね。
うーん。 はい。 全然違いますね。でもやっぱりちょっと、あの、大事な存在ではあるので、友達も家族も。なので、なんかその人たちにあんまり負担かけたくないから、例えばプロのカウンセラーさんに話したりとかもたまにするようにしてますね。なんか、うん、自分の大切な人たちを守るために、プロに頼るっていうことは、結構、あの、最近ですけど、意識するようにはしてますね。
うんうん。 はい。 うんうん。 あ、なるほど。うーん。 うんうん。 うおおおお。じゃそのプロのくあのカウンセラーの方に、例えばあの話したことで、ものすごく、あの、ま、良くなったというか、なんか、あの新たな視点が見えてきたみたいなそんな感じで、ありなんかありました？
はい。 うん。 そうですね、もうほんとに何て言うんだろうな。私がやっぱり自分の考えの中で頭が、ん？頭の中がぐるぐるぐるぐる考えてしまってたので、ほんとにカウンセラーさんのアドバイスってすごくシンプルなんですけど、そういうシンプルなアドバイスが、いなの、何て言うんだろうな、立ち直る時に、気付けるきっかけとなってはいましたね。
うんうん。 はい。 ああ、それは確かにいいですね。きっかけとなる。うんうんうんうん。
うーん。 そうですね、結構意外とシンプルなことがに気付けてなかったなって思うことが多かったので。
うんうん。 ああ、ま、そうですね。やっぱりそであの、小さな成功体験だったり、そのシンプルなことだったり、ま、出来る範囲でっていうのが、それがあの良くなるってことですね。
はい。 うん。 はい。 そうですね。出来る範囲ですね、ほんとに。うん。
うんうんうんうん。あ、どうも、あの今日は、色々お話聞かせていただいてありがとうございました。